Ja, schon. Also, ich muss sagen, ich habe sehr wenig Sportarten ausprobiert auch bisher, aber da das würde ich jetzt auch ändern. Also, ich habe jetzt 'n bisschen mehr schon ausprobiert. Ähm, ich war mal golfen, äh, mal Tennis spielen, mal ähm, wie heißt 'n das? Ja, so b ganz viele Sachen halt, ne, schon ausprobiert eben. Ähm, und ja, mein Geschmack hat sich schon verändert, dass ich glaube ich weiß auch zu verstehen, warum gerne äh, vor allem, w würde ich sagen, ältere Menschen gerne Golf spielen. Ich glaube, äh, so als Jugendlicher oder so ist das überhaupt keine Sportart, die man die man sich vorstellen kann, ne, aber mit dem Alter
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles> Da denkt man noch nicht mal, dass das Sport wäre, ne, <snorts> so. <chuckles>
Ja, genau richtig, wobei es schon sehr superanstrengend ist, muss man echt sagen.
Ja, ja, ne, ja, das, äh, täuscht total, ne? Ja, stimmt.
Ja, genau, ähm, aber ja, auch da hat sich der Geschmeck über die der Geschmack über die Jahre auf jeden Fall verändert, so was den Sport betrifft, aber e auch das zieht sich durch allen du merkst es schon. Also, ich bin halt einfach probierfreudig und freue mich immer, neue Dinge auszuprobieren, weil man lebt ja nur einmal.
Spannend. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, das ist auch schön, und wie sieht's aus, Geschmack bei Freundinnen? Ist es immer ähnlich geblieben im Laufe der Jahre oder hat sich da auch was getan vielleicht?
<chuckles> Ah ah, ist schwierig zu sagen, weil, äh, ja, 14 Jahren ich eben dieselbe habe, ne, Partnerin. <chuckles> Also da
Mhm, <laughs> ja, lange Zeit. Da musst du jetzt überlegen: „We wen hatte ich überhaupt davor gleich noch mal?“ Ja, manchmal hat man ja so als Kind so 'ne Vorstellung, hm, meine Freundin muss mal so aussehen wie die 7.000.000 $ Frau, blond, blaue Augen und groß oder so und, äh, später, äh, hat man dann vielleicht eher Lust auf was ganz anderes, ja. <chuckles>
J d wäre jetzt blöd, wenn ich, erab Ja, wär jetzt blöd, wenn ich Ja. Ja. <chuckles> Ja. Oh, weiß ich gar nicht. Ne habe ich nie so gehabt. Also f auch so Frauentyp oder so, dass sich da 'n Geschmack verändert hätte, würde ich gar nicht sagen. Das ist schon relativ gleich geblieben tatsächlich.
Mhm. Mhm, ja, vielleicht bist du auch jemand, der viel eher, ja, nach dem Charakter gegangen ist ja auch, ne? Es geht ja vielleicht nicht jeder so nach dem Aussehen, aber manche haben ja schon so 'ne Art, ja, Vorliebe, sage ich mal, ne? Mhm.
Ja, genau, das das meine ich ne? Also, das würde ich schon sagen, dass ich das habe. Das hat jeder Mensch vielleicht so 'n bisschen, der eine mehr, der andere weniger. Ähm, aber großartig verändert so das ist 'n guter Bereich, der sich bisher nicht so wirklich also jetzt haben wir über alles gesprochen, was sich schon toll verändert hat, aber das eher weniger tatsächlich. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht dann dem geschuldet, dass ich seit 14 Jahren eben wäre blöd, wenn ich jetzt sagen würde: „Ja, hat sich in den 2 Jahren komplett verändert.“ <chuckles>
Mhm. Mhm. Genau. Hm. Mhm. Mhm, mhm. <laughs> Ja. <chuckles> Ja schön. Du musst sagen, das hat sich total verändert, damit seine deine Freundin sich als was Besonderes fühlt natürlich. <laughs> Passt bloß auf. <laughs> Oh, süß. Ja, und wie sieht's a sonst aus? Ja, was gibt's denn da noch Schönes? Also Geschmack ja, da gibt's ja schon, hm jetzt haben wir schon richtig viel, ne, mittlerweile.
Ja, genau richtig, ja, ja. Genau, richtig. Ansonsten
Geschmack bei Freunden vielleicht noch. Hat sich da was, äh, entwickelt oder getan?
Oh, ne, auch nicht unbedingt, aber mir ist was Interessantes eingefallen, so Geschmack, was, ähm
Mhm.